آآ، كنت بافكّر في حاجة بقى لي كتير هي مش مشكلة، بس هي حاجة تقدر تقول إن هي آآ، جودة آآ، حاجة هت هتحسِّن جودة الحياة عندي أو إن أنا بافكّر إزاي إن أنا أ أطوّر من من حياتي وأوازن ما بين كل حاجة، بحيث إن أنا كل حاجة تبقى مضبوطة أو موزونة، لإن طبعًا زي ما أنت عارف إن أي حاجة بتزيد عن حدودها بتقلِب ب للضِد طبعًا، يعني خصوصًا إن أنا الموضوع بالنسبه لي م م مُختَص أو مُرتبط آآ، بالشَغَف و وإزاي بيأثّر على حياتي اليومية. أنا عايز إن أنا آه، أفضل محافِظ على شَغَفي وأعمل الحاجة اللي أنا باحبّها وفي نَفْس الوقت ما إن إن إن الحاجة دي ما تبقاش هي مسيطرة على يومي كُلّه، فيحصل لي منها تشبُّع على المَدى البعيد، فالاقي نَفْسي ما بقيتش عايز أد أدّي فيها أو أنتِج فيها تاني، فعايز ات أحقّق أفضل موازنة من خلالها أقدر أسيطر على الموضوع ده وأحِس إن أنا فعلًا باعمل كل حاجة في حياتي، باشتغل في الحاجة اللي باحبّها اللي أنا في اللي أنا آآ مِشكِّلة شَغَفي الحالي وفي نَفْس الوقت باخرُج، باقعُد مع أهلي، باعمل ك باجيب حاجات من تحت، ب باروح آآ gym، باعمل اللي أنا عايزه، فالموضوع فعلًا فارق معايا أوي ل وهيفرق معايا في حياتي، لو تقدر تساعدني، محتاج نصيحة ضروري في الموضوع ده؟
صحيح. إمم. أكيد طبعًا، أنا متفهم ده جدًا، و وفاهم قد إيه طبعًا أنت نفسك تحقق حاجة زي كده، وفكرة طبعًا تحقيق حاجة زي كده، هتسهِّل طبعًا عليك حاجات كتير جدًا، وهتخلّيك طبعًا حاسس ب براحة طبعًا على المدى البعيد، و وبإن أنت مبسوط إن أنت بتحقق الحاجة اللي أنت نفسك فيها، ولكن عايزك تكلمني أكتر عن الموضوع، و وتحكي لي ال الموضوع بشكل أعمق يعني.
إمم. بُص هو الموضوع باختصار إن أنا لسه ناقل على خطوة كبيرة في حياتي، وده اللي كنت باسعى له طول حياتي، إن أنا كنت بدأت أنا كنت في الأول كنت باشتغل شغل روتيني ثابت، في مواعيد ثابتة، شغل مُمل، كان مضايقني جدًا، و وكنت شايف إن أنا كشخصية ما أنفعش أو م أو مش ما أنفعش، ما بارتاحش، أو مش مكاني إن أنا أبقى باشتغل شغل روتيني ما فيهوش أي إبداع، ما فيهوش أي جديد، ما فيهوش أي إنتاج، هو نفس الحاجة اللي باعملها كل يوم هي، هي. فبالتالي ما كنتش مبسوط وحاسس إن أنا جوايّا طاقة، وجوايّا آآ شغف وجوايّا ح آآ حاجات كتير أوي، آآ وكان نفسي إن أنا أبدأ في مجال صناعة المحتوى، خصوصًا على اليوتيوب و وأبدأ أصمم فيديوهات برؤيتي و وبالجودة اللي أنا شايفها في خيالي، آآ وخصوصًا إن ناس كتير أوي شجعوني، بعد ما كنت باعمل شوية أفكار صغيرة كده، كانوا بينبهروا فعلًا من من من من جمال الفكرة، وجمال الفيديوهات والتجربة البصرية اللي أنا باقدِّمها، فمؤخرًا بقى قدرت أستقل بقى واب و وأسيب الشغل وأركِّز على حلمي ده، وخدت كورسات كتير جدًا، واتعلمت كويس جدًا، إزاي أقدر أبدأ في الcareer ده، أو في المحتوى ده، بس بقى حاسس إن أنا باقضي وقتي كله في الشغل، في الediting في الإح إخراج الاسكريبتات، الdesign المشاهد، إخراج المشاهد نفسها الmontage حاسس إن أنا باعمل كل ده ومبسوط، فاهمني؟ بس حاسس إن ده واخدني من أهلي، من يومي، من حاجات كتير كنت باعملها، حاسس ده متوغِّل في حياتي، فأنا طبعًا عايز أعمل balance كده، عايز أعمل توازن بحيث إن أنا أبقى ب ب باعمل وفعلًا مجتهد في شغلي وما أكونش مأثر فيه، وفي نفس الوقت عايش حياتي مع مع مع كل الناس اللي حواليّا، فاهمني؟
إمم. آه. تمام. إمم. كويس. صحيح فكرة طبعًا الموازنة ما بين ال الشغل و والشغف وطبعًا الحياة اليومية، سواء ال ال ال الأهداف اليومية وال والمهام وبرضو آآ، آآ يعني إن أنت تقضِّي وقت مع الأسرة وكده، طبعًا الحاجات دي طبعًا مطلوبة جدًا و ومهمة جدًا طبعًا في اليوم، ويعني آآ، صعب يعني إن أنت تستثنيها من من يومك وكده و لأن هي حاجة أساسية الحقيقة. فطَب أنا برضو عايز أسأل لك سؤال، يعني هل أنت شايف إن أنت ممكن ت تحوِّل ال الحاجة اللي أنت شايف شغفك فيها لل ل ل لمصدر دخل ليك، بحيث إن هو ممكن إن أنت آآ، تكون هي ال الشغل وفي نَفس الوقت الشغف اللي أنت بتعمله، بدل ما يكون أنت شغلك مختلف عن ال ال الشغف اللي أنت بتفكر فيه؟
تمام. ما هو فعلًا ال ده حاصل يعني already فعلًا، أنا أنا ف الفترة دي زي ما قُلت لك إن أنا قدرت أستقيل و و وأسيب شغلي الروتيني اللي اللي كان مضايقني جدًا، وأتفرَّغ تفرُّغ كامل للمحتوى بتاعي وللقناة بتاعتي، وابدأ فعلًا إيه، آآ، الموضوع يج يبدأ يجيب لي دخل كويس، وطبعًا هيجيب لي دخل مع آآ، ب وبدايةً بيجيب لي دخل كويس أحسن كتير من اللي أنا كنت فيه، وطبعًا مع الوقت ومع ال الإنتشار ومع كُلّ ما القناة تكبر أكتر والمشاهدين هيكبروا والمشتركين هيكبروا، طبعًا الأرباح دي هتكبر وهتتضاعف ع عم د عشرات المرات، فده ده اللي مخلّيني كمان متحفز، لأن أنا شايف بعيني إن آآ إن كُلّ حاجة بتحصل وكُلّ تطوُّر بيحصل بيبقى ليه أثره المادي وأثره المعنوي. فدي حاجة مخلّياني مبسوط جدًا، وده اللي مخلّيه شغفي ع زي ما باقول لك الموضوع مو م يعني مولّع جدًا، اللي هو أخيرًا بقيت باعمل حاجة اللي أنا بالاقي نَفسي فيها وفي نَفس الوقت بتجيب لي فلوس كويسة جدًا، وهتخلّيني على المستوى البعيد آآ، وأ أ أقدر أوصل للحرية المالية اللي أنا باحلم بيها من زمان وكمان باعمل حاجة باحبها، آآ، أحس إن أنا باعمل فعلًا حاجة بتعجب الناس، وباعمل باعمل ب م مح شغلي نَفسه ليه معنى وشغلي ليّا مش لحد تاني، فاهمني؟
إمم. كويس جدًا. ممتاز. تمام. امم. هايل. امم.
ده بقى اللي مخليني فعلًا م م الموضوع باشتغل كتير جدًا، باشتغل أكتر من 12، 15 ساعة ومش باحس بالوقت وبابقى مبسوط جدًا، فاهمني؟
حلو. امم. هو طبعًا يعني أنا متفهّم حاجة زي كده، و وأنا طبعًا سعيد جدًا إن أنت مبسوط بحاجة زي كده و وإن أنت بتعمل حاجة هي في نفْس الوقت يعني أنت أ د يعني ده أنت أنا شايف إن ده في حد ذاته موازنة، يعني فكرة إن أنت آآ بت يعني حطيت إن شغلك يكون هو نفْس الحاجة ال اللي فيها الشغف وكده، فبقى الاتنين في حاجة واحدة، فطبعًا ده طبعًا هو أنا شايف إن هو نفْس ال يعني أو أو فكرة الموازنة المثالية بالنسبة لي أو من وجهة نظري يعني أو أو من وجهة نظر الناس عامةً برضه هُم بيبقوا شايفين إن دي الحاجة المثالية، فكرة إن هُم يكونوا بيعملوا حاجة بيحبوها وفي نفْس الوقت هي الحاجة اللي هي مصدر دخل ليهم، فطبعًا هيكون ال ال الموضوع ده طبعًا يعني حاجة هُم سعيدين بيها جدًا، فأنا مبسوط طبعًا إن أنت سعيد بحاجة زي كده، ولكن يعني برضه آآ، عايز أسألك سؤال ممكن يكون ي يخلّيك تشوف الموضوع برضه من منظور تاني، يعني هل شايف إن الموضوع آآ يعني هو شغل بحت، والَّا أنت ممكن تكون شايف إن مثلًا ال12 ساعة دُول مثلًا في اليوم، جايز يكونوا كتير أو حاجة على الحاجة اللي أنت بتعملها وكده، ولكن جرّبت تفكّر فيها من منظور مثلًا إن إن ال إن ممكن يكونوا ال12 ساعة دُول، آآ، متقسمين زي مثلًا الشغل القديم إن مثلًا آآ 8 ساعات لل للشغل الأساسي و و وممكن تعتبر مثلًا ال4 ساعات دُول ش وقت لل للشغف مثلًا، ب بحيث طبعًا إن طبعًا طبعًا بحكم إن الاتنين بقوا حاجة واحدة، فطبعًا يعني ممكن الوقت ما يبقاش زي الأول، فهل شايف الموضوع يعني الموضوع بالمنظور ده؟
آه. آه. آه. بُصّ هو الفكرة مش الوقت كتير أو الوقت قليّل، هو الفكرة بالنسبة لي إن أنا عايز يبقى في وقت للشغل ثابت ووقت لحياتي، يعني عايز أثبِّت Shift كده عندي في البيت تمام، اللي هو آه، مثلًا 8 ساعات أنا هاصحى من النوم، أفطر آآ، وعارف أنشطة مثلًا ه ه في Gym أروح لو عايز أعمل أي حاجة تانية، shower مثلًا أيًا كان، وارجع أشتغل الShift بتاعي ال8 ساعات، على الشغل بتاعي مجرّد ما أخلّص الشغل، أفصل دماغي تمامًا، عن المشروع أو الproject أو القناة أو ي يعني أو أيًا كان إيه المسمى، تمام، لكن أنا لمّا ب باحاول أعمل كده، يعني مثلًا أنا خلّصت ال12 ساعة، أنا لسّه صاحي عندي ت عندي قدرة مثلًا إن أنا أقعد مثلًا شوية وبتاع، بالاقي نفْسي بافكّر إزاي بافكّر برضه في ال في ال ح في المش في القناة، ويقعد بييجي لي بقى توارد أفكار عن حاجات أطوّر فيها، تلاقيني ألاقيني مثلًا طبعت فتحت الموبايل، دخلت على ChatGPT تمام، أبدأ أنشّط الأفكار بتاعتي وأبدأ واحط الخطط وحاجات زي كده، مش عارف أطل دماغي من كتر ما أنا مبسوط إن أنا باعمل حاجة لنفْسي وباعمل ح ح شغل باحبه وأنا already باحب الشغل فاهمني، بالاقي نفْسي مش قادر أفصل، بالاقي نفْسي بافكّر برضه في الشغل، هي دي المشكلة، أنا عايز لمّا أسيب الشغل أو أخلّص وقت شغلي، ما أفكّرش، كإني ما عنديش شغل تمامًا و وأن وأستمتع بقى بحياتي، فاهمني؟
إمم. امم. امم. آه. إمم. إمم، فاهمك آه يعني. طَب هل شايف إن المشكلة ممكن تكون في في يعني في الوقت نَفْسه؟ يعني ال آآ وقت اليوم نَفْسه والّا مشكلة في تنظيمه، يعني بتبقى شايف إن المشكلة فين أكتر؟
هي في التنظيم طبعًا. يعني أنا لو قدرت أسيطر على ال الموضوع وحدِّدت اللي هو أوقات عمل معيّنة وأقدر مثلًا بعد ما أخلّص آآ أسحِل نَفْسي في أي حاجة تانية، هابقى مرتاح فاهمني؟ اللي هو سواء خروج بقى، سواء قاعدة مع الأسرة، سواء عايز أروح مثلًا أي مشوار، الموضوع يبقى لذيذ فاهمني؟
إمم. إمم. صحيح، يعني أنا مُتفهِّم طبعًا الموضوع جدًا و ومُتفهِّم طبعًا إن أنت آآ عايز إن أنت وقت لنَفْسك وكده، فأنا برضه ممكن أقول لك على كام حاجة يعني آآ هتساعدك في الموضوع ده جدًا وهي فكرة طبعًا آآ ترتيب الأولويات ولكن برضه آآ م من منظور مختلف شوية. يعني فكرة برضه ترتيب الأولويات، آآ ممكن تكون شايف إن أنت آآ في حاجات أنت بتعملها في يومك بتاخُد أكتر من الوقت الطبيعي يعني بخلاف طبعًا الشُغل أو ال أو ال أو الهواية اللي أنت بتحبّها، ففي حاجات ممكن تكون بتاخُد وقت أكتر من الطبيعي وده السبب إنّها مش متنظَّمة أو إنّها مثلًا مش محطوطة في مكانها ال الصحيح، فده ممكن يكون عامل مشكلة في الموضوع ده. فترتيب الأولويات وإن أنت ممكن ترتِّب وقتك في يومك و وتشوف ال ال المطلوب إيه في اليوم و وإيه الأهَم من التاني بحيث إن ال أكتر حاجات مهمة تبقى مكتوبة في الأول والحاجات اللي ممكن تكون يعني ما نقدرش نقول مش مهمة ولكن حاجات تكون آآ مش ضرورية جدًا إنّها تتعمل في اليوم، ممكن تكون آآ تيجي في المرتبة التانية بعدها وكده، فيعني الموضوع ده أنا شايف إن هو ممكن يعني يسهِّل عليك كتير جدًا ويكون فارق جدًا في موضوع ترتيب ال الوقت والموازنة يعني ما بين آآ الحاجة اللي أنت بتحبّها و وحياتك الشخصية يعني.
يا ري إمم. آه. هو بُص، هو والله عندك حق فعلًا، هو أنا ما جرّبتش قبل كده إن أنا أوازن ما بين أ أوزَّع الوقت أو مثلًا أحدّد ت التاسكات مثلًا على حَسَب الوقت أو أدّي لكل تاسك وقت مثلًا معيّن على مدار مثلًا shift معيّن، فب فبحيث إن أنا فعلًا على ما الshift مثلًا اللي أنا محدّده لنَفْسي مثلًا 8 ساعات، يكون في خلال ال8 ساعات فعلًا أنا خلّصت الشُغل كُلّه مثلًا وما فيش حاجة تبقى باقية عليّا تشغِل تفكيري بعدين فلأ، فعلًا ال الفكرة دي ما جاتش في بالي، لإن أنا فعلًا كان في كتير جدًا وقت كتير بيضيع بسبب العشوائية ب ب في الشُغل، لإن أنا م مثلًا اللي كان بييجي على دماغي وأنا قاعد باشتغل على القناة كنت باعمله، ما فيش تاسك ما فيش تاسكات، ما فيش تنظيم، ما فيش أي حاجة من الكلام ده. ففعلًا الموضوع ده حاسِس إن التنظيم ما هيوفَّر معايا في وقت كتير، فعندك حق والله، يعني أنا هانفِّذ الموضوع ده ولو في أي جديد برضه هارجع لك على طول، أنا باشكُرك جدًا.
إمم. صحيح. إمم. العفو، أنا دايمًا هنا لمساعدتك وقت ما أنت تحِب.